Ouais, c'est ça, ouais, ouais, même puis il était à peu près 20:00, mais, heu, n'empêche que, voilà, il y avait beaucoup de monde, il y avait les petits bateaux, il y avait les gens qui mangeaient et cetera. Et en f oui?
Mmh. Et juste pour, heu, un petit peu de contexte, c'était assez, hem, <tsk> heu, moderne ou c'était toujours un petit peu, heu, rudimentaire?
C'est très ouais, c'est non, c'est très alors c'est entre les 2, c'est pas moderne du tout. Hem, après les bateaux, oui, il y a des bateaux un peu plus modernes parce que c'est pour les touristes, on va dire. Heu, mais sinon, non, c'est très traditionnel, il y a beaucoup de bateaux de pêcheurs, heu, même les petits restaurants, c'est très sympa, c'est petit, c'est pas des des grands trucs, heu, heu, touristiques, ouais. Donc franchement, heu, c'est vraiment très a très agréable et en fait, donc avec ma fille, on marchait le long de la plage et en fait, heu, il y a beaucoup de de gens qui vendent des choses en fait, sur la plage, heu, que ce soit des petits, heu, aimants, heu, des petits, heu, hem, voilà, des des voilà, des petites choses, en fait. Hem, voilà, c'est ça. Bon, alors, nous, on essaye un petit peu d'éviter parce que c'est vrai que c'était déjà, heu, peut-être 2-3 jours qu'on était là. Donc du coup, bon, on avait déjà acheté des choses et tout ça. Donc on voulait nous on venait juste se balader, puis, heu, en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, heu, en fait, la rencontre, c'était un un guerrier Massaï qui était là, parce qu'il g c'est quand même as ouais, c'est quand même assez impressionnant en fait, parce qu'ils ont leur tenue.
Ouais. Oui, bah, oui. D'accord. Non, non, ouais c'est clair. Mmh. Eh oui. Des petits magnets et ouais, ouais, je vois. Pour les touristes, quoi. <clears throat> Mmh. Ah oui, faut pas s'encombrer, quoi. Un guerrier massaï? Alors, mais qu'est-ce que c'est un guerrier massaï?